Ja, genau, also das ist 'ne WDR-Dokumentation tatsächlich, die nennt sich Alzheimer mit 40. Und
Eine BDR?
Ne, WDR WDR, W Äh, Westdeutscher Rundfunk, ja.
Ah, WDR, okay. Mhm, ja, genau, ja.
Genau, das ist 'ne Dokumentation
Und befasst er sich mit Alzheimer?
Genau, und, äh, das ist quasi so 'n bisschen die Lebensgeschichte von einer Frau, die mit 40 an Demenz erkrankt. Und
Ja.
ich, äh, muss sagen oh, das hat mich richtig mitgenommen. Also, ich w ich bin gerade wieder fast am Heulen deswegen, weil das so Ich glaube, es war auch da wieder die Erwartungshaltung, also ähnlich wie bei zum Beispiel „Beautiful Mind“, dass man nicht gecheckt hat am Anfang, dass das jetzt Schizophrenie ist. Und als ich die Doku angefangen habe, war das auch nicht so. Ich habe nicht gecheckt: „Okay, am Ende dieser Doku wird sie ja tot sein.“
Ja. Oh, ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Also, Alzheimer und Schizophrenie also, das ist schon so 'n Themenkomplex, der dich ganz schön am Wickel hat, kann man schon mal daraus ableiten, ne?
Boah, ich ha ich habe ich muss echt sagen, ich habe richtig, richtig Schiss vor so was. Also, ich glaube, so vor allem, ich meine Demenz, klar, wenn man irgendwie schon 'n bisschen älter ist und so und ich war auch im Altenheim und habe mal ehrenamtlich da 'n bisschen unterstützt. Und das war dann so bei den älteren Herrschaften, dass ich mir dachte
Ja. Okay.
„In Ordnung, die sind alt. So, die haben ihr Leben irgendwie gelebt, es ist ok“ also, es ist nicht in Ordnung, aber es ist halt okay so, ne? Aber bei ihr war das ja wirklich, die war
Mhm. M und man muss damit leben einfach, ne? Es ist einfach 'ne Gegebenheit, die nicht zu ändern ist.